Şöyle, yani, seni etkileyen şeyler tabii ki olur ama, yani, eee, her gün aynı değil, her gün iştahın da aynı olmayabilir. Bazen bir şeyi canın daha çok çekebilir. Yani bunu o esnada izin vermek aslında seni süreçten uzaklaştırmıyor. Ona o esnada izin vermeyip 2 saat sonra o istediğin şeyi 5 katı miktarda yemek seni süreçten uzaklaştırıyor. Böyle düşünürsen aslında o yiyecek de gözünde o kadar büyümez yani. Biraz daha rahat olabilirsin aslında her yiyeceğe karşı. O yüzden bence bu şekilde düşün. Yani, tek tip, eee, beslenmeye odaklanma. Çeşitlendir. İstediğin şeyleri de aralara serpiştir. Bence o şekilde çok daha verim alacaksın kilo verme konusunda.
Haklısın. Gerçekten tavsiyelerin çok iyi geldi. Beni aydınlattın. Eee, çok teşekkür ederim.